إمم، كويس. إمم. لأ، أنا أفتكر أنا برضه أول أول مرّة في حياتي أتعامل مع البنوك كان بنك مصر، أنا فاكر أهو بنك مصر، وكان معايا 100 جنيه من شُغلي اللي كنت باشتغله في شرم الشيخ <laughs> ورايح بقى أفتح حساب بيهم تمام، <laughs> آه.
بس. وأنت؟ إمم. آه. آه. اهم. أيوه، <chuckles> أيوه. آه. ياه! أي أيام لمّا كانت ال100 جنيه 100 جنيه يعني.
آه، كانت حلوة، كانت مبلغ قوي. <tsk> ففتحت بقى حطّيت فتحت الحساب ده حطّيت فيها ال100 جنيه، تخيّلي الحساب ده بتاع بنك مصر ده أنا ابتديته ب100 جنيه وال100 جنيه تنيّهم فيه زي ما هم ما م آآ ما بيزيدوش، يعني فاهمة ق إن يزيدوا أحط عليهم فلوس، سبحان الله ما أعرفش أحط عليهم مصاريفي بقت بتبقى كتيرة، ما أنا ما كنتش باحوّش بقى فلوس أحطّها عليهم يعني.
إمم. آه. اهم. آه. آه. إمم.
آآ الحساب ده تخيّلي معايا لحد دلوقتي لسه هو، هو نَفْس الحساب والله العظيم لسه موجود هو، هو نَفْس الحساب وطبعًا أنا ما باحتاجوش في حاجة في مصر خالص يعني، ما باحتاجوش في أي حاجة يعني، ما أنا حتى الكارت بتاعته آه، الكارت بتاعته م سايبها لمامتي يعني تمام؟ مع إنّي باحط فيه فلوس كتيرة يعني، هو فيه فلوس كتيرة، بس حاطط فيه فلوس كتيرة إزاي اللي هو إشباع لرغبتي، يعني ده أول بنك في حياتي، أول حساب أفتحه وكان مفتوح ب100، فأنا باحاول أزوّد الأصفار بتاعته. <laughs>
بجد! آه. إمم، آه. إمم. آه. اهم. آه. إمم، عشان تحس نَفْسك ياه! أول بنك بقى وإيه، <chuckles> آه.
آه. بالضبط، أول حاجة أفتحها في حياتي كان هو البنك ده، أنا سايب أصلًا الكارت مع مع والدتي يعني عشان لو احتاجت فلوس والّا حاجة.
آه، آه.
ف فد ده أفتكر أول أول بنك أفتحه وهنا طبعًا هنا عندي ال حسابات في في تقريبًا في بنكين، بس الفكرة هل أنتِ جرّبتِ قبل كده في طبعًا إيه، هنا معر معروف عندنا موضوع اللي هو الcredit دَوّة، اللي هو كل شوية يعرض عليك الcredit ب5 ب6 ب10 على حسب برضه الدخل بتاعِك وعلى حسب الcredit score. آه، بالضبط، على حسب الcredit score بتاعِك، فكل شوية بتلاقي إغراءات كده، آآ خُد 5 أدي 10، خُد مش عارف إيه وييجي لِك على البريد في البيت وبتاع.
إمم. آه. إمم. آه. اهم، credit للعربية، credit للبيت، credit أوكي. آه. إمم. أوه! يعني مش سايبنكم في حالكم حتي. <chuckles>
آه، لأ خالص، خالص، ما فيش نهائي يعني، هل أنتِ بقى لما بتتعرّضي لده، هل ممكن إيدِك توزِّك كده وتقول لِك طَب ما ناخُد الcredit ده وخلاص؟ مش مشكلة وكده، كده بيتسدد كل شهر والّا لأ؟
ده جميل. <chuckles> آه. اهم. إمم. آه. اهم. آمم ف يمكن فكرة الcredit يعني
إمم.
مش هي أوحش حاجة، ليه؟ لإن أنا على طول باشوف إنه لو أنا هاعمل مُشترى كبير وما عنديش مشكلة إن أنا أسد أسدده زي مثلًا تابلت مثلًا let's say إن التابلت عامل 1000 يو 1000€، فأنا علشان أسدد ال ال التابلت دَوّة ما فيش مشكلة إن أنا أدفعه على 3 شهور، 4 شهور ما دام أنا معايا دَخْل.
إمم. تم إمم. كويس. تمام. إمم. حلو.

تالت، رابع يوم هتبدئي تحسّي بقى إيه، إن الكآبة هتبدأ تحصل. <giggles>
إيه ده، إيه ده، إيه ده! أنا محتاجة أدفع محتاجة أدفع العَشَر آلاف يا نهار أسود! منين؟! <chuckles>
بالض برافو عليكِ هي دي، وباحِس إن البنك بيستغِل الحتّة دي بقى في الناس.
آه. إمم.
الفرحة بتاعة بداية الفلوس لكن نهاية الموضوع
آه. هو فعلًا البنك بيدّي الحلم، إن هو أنت تقدر تجيب كلّ اللي أنت عايزه، بفلوس مش بتاعتك، بس تقعُد تشتغل 30، 40 سَنة تقعُد تدفع في القروض دي.
ما هوش عارف. إمم. إمم. صحيح، بالضبط. وهو ده وهو ده الإحساس حتّى عشان عشان كده موضوع القروض ده ما باعتم ما باحبوش، لإن في بدايته سعيد، يعني يا فرحتي يعني أنا هالاقي فلوس حلوة معايا، مش واخِد بالك إنّك هتسدّها فآخِر الشهر في زي اللي بتقولي يعني أنا مثلًا، استلف عشان أجيب شقّة حلو أوي، بعدها بشهر بالضبط يالّا يا حبيبتي بقى عشان نح عشان إيه، نقفّل على نَفْسنا عشان ه في قَرض لازم نسدّه. <laughs> شكرًا جدًا ليكِ.
اهم. آه. امم. آه. آه، اهم.